เอ๊ะ! ที่บ้านนี่ มีลูกเนี่ย มีปัญหาเขาติดหน้าจอบ้างไหมคะ พวกจอ เอ่อ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ?
อืม ก็เริ่มมีแล้วค่ะ คือจริง ๆ อะ ลูกเราเพิ่งจะ กำลังจะย่างเข้า 5 ขวบ ซึ่งก่อนหน้าเนี้ย จริง ๆ ตอนสักประมาณ 2 ขวบอะ ก่อน 2 ขวบอะ เราไม่ได้ ไม่ได้ให้เขาดูเลย เพราะเรารู้สึกว่า มันยังเร็วไปสำหรับเด็ก ใช่ไหมคะ แต่ว่าพอหลัง ๆ อะ มันก็เริ่มแล้ว เพราะว่าแม่ก็เหนื่อยอะเนาะ ลูกก็เริ่มแบบถามเยอะแล้ว พอ 2 ขวบกว่า นี้คือเริ่มพูดเยอะแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แม่ ก็บางทีอยากอยู่เงียบ ๆ บ้าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แล้วเขา เขาก็ไม่ Nap แล้ว อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบว่า อะ เริ่มให้เขาดู แต่ว่าเหมือน แต่จริง ๆ แล้ว เหมือนการมีลูกอะ มันก็เหมือนการเรียนรู้อะไรไปกับเขาเหมือนกันนะ เพราะอะไรที่ไม่เคยรู้ ก็เพิ่งมารู้ตอนมีลูกนี่ แหละ เหมือนแบบเรื่อง เรื่องหน้าจออะ จริง ๆ อะ พอเรามาศึกษาอะ คือมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด แต่ว่าเราก็ต้องเลือก ในเรื่องของเนื้อหาว่า มันควรเป็นเนื้อหาที่เหมาะสม สำหรับวัยไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นระยะเวลาที่มันเหมาะสมด้วย ไม่ได้แบบว่า คือเอาจริง ๆ อะ เหมือนตอนนี้ ถ้าเราแบบว่าจะจำกัดลูกไม่ให้ดูเลยอะ เราว่าเขาก็คงคุยกับใครไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ <chuckles> เขาก็คงแบบ
อือฮึ อืม ค่ะ ใช่ ๆ อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ ค่ะ ถูก อือฮึ อืม อา ใช่ ใช่ ค่ะ มันเหมือน เออ โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ เขาก็มีโลกเป็นแบบของเขาอะค่ะ
ใช่ อืม ใช่ค่ะ เหมือนแบบว่า เขาก็คงแบบ ถ้าไปเห็นเพื่อนแบบ โอ้โฮ! เพื่อนคุณแม่ให้ดู ทำไมแม่เราไม่ให้ดู อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็เลือกอะไรที่มันเหมาะสม ให้เขาได้ดู อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ก็เป็น ก็จะเป็นแนว ๆ
ใช่ อะฮะ ค่ะ เราก็มีหน้าที่ต้องศึกษาเนาะ
อา ใช่ ใช่เลยค่ะ